Kakaiba kasi, ano siya eh, bulalo na maasim, may pagka-maasim. Oo, parang sinigang, pero simple lang yung ah, sahog niya. Ah, kaya nung na napunta kami do'n sa kainan na yun na-experience ko yun, sabi ko, "Kakaiba 'to ah." 'Tsaka napupuntahan kasi namin yun dahil yung mga pano na food trip na kami pagkatapos uminom. <giggles>
Hmm. <lip trill> Parang sinigang, gano'n. <chuckles> Ah. Mm. Ah, yun. Pampa-ano, pampa-sober, 'no. Pampahimasmas, 'no, ng ano, tama. Ayun so, may may espesyal bang alaala yun o kaya tao? Yung par 'pag kinakain mo naiisip mo yun? Kasi sabi mo bihira yun parang, ilang beses niyo ba nakain yun? Maraming beses ba?
<clears throat> Yes. <sniffs> Oo. No'ng panahon ang naaalala ko kasi 'yan at una kong natikman 'yan, do'n sa lugar na kinalakihan namin at yung mga barkada ko siyempre yung mga panahon na yun eh, ano na nag-e-explore na talaga kami, nag-iinom na kami. Kumbaga legal na rin kami mag-iinom. Somehow, <giggles> pero meron kaming, pinupuntahang kainan na 'yan ang ano, ang talagang binebenta nila, mm. Meron sila yung, yung normal na bulalo na bulalong Tagaytay yung gano'n. Pero yun yung, ano yun special pa nga yun mas mahal yun Pero ito, yung kansini nila, siya yung parang ...basic lang na sini-serve nila na sabaw. Tapos kasi ang laman 'yan yung knuckles ng baka, eh.
Hmm. Mm. Oo. Specialty. Oo. Mm. Oo, yung oo, yung, may ano yung may taba sa loob.
Mm. 'Yun yung pinaka-ano niya. Oo, yun-a minsan merong matitiyempohan mong merong, litid-litid, 'tsaka yung balat niya malambot, tapos yung kasi ano eh, parang, oh ah, kakaibang lasa niya, nagpapabigay ng kakaibang lasa. Tapos ang terno kadalasan no'n is ah, inihaw na liempo. Pero meron kaming budget meal diyan. <giggles>
Oo. Ah, okey. Hmm. Hmm, bale ano ba pinagkaiba ng lasa nung kansi sa literal na lasa din ng ano, bulalo? May pinagkaiba ba sa lasa, sa amoy, sa texture? Asim lang, asim lang talaga?
Ayun nga meron siyang asim. May asim, tapos, kasi
Hindi kaya panis na yung nakain niyo, kaya maasim.
Hindi naman Kasi alam mo ba, matagal na panahon naming pilit inaaral 'yan paano lutuin at nakuha lang namin 'yan etong matatanda na kami no'ng, nito nung pinsan ko, kasi kasama ko sa bahay yung kuya ko na mas matanda sa'king pinsan ko, kasama namin. Nito na lang namin nakuha yan. Kumbaga, hindi naman itong taon na 'to, pero malalaki na kami kumbaga, kasi na dis do'n sa sobrang sarap niya.
Oh. Oo.